في وقت بالليل وفي يعني الموضوع ده بيزيد عندِك وقت بالليل أكتر اللي هو م أنتِ مش لاقية حاجة مثلًا تعمليها أو بسبب مَلَل والّا مرتبط مثلًا إن أنتِ بتحبي تتفرجي في وقت معيّن مثلًا على تليفزيون أو فيديوهات أو الكلام ده كلّه؟
إمم. أيوه ساعات. هو عادةً بيبقى مرتبط بالموضوع ده فعلًا، بابقى باتفرج على فيديوهات مثلًا بتضحّكني أو مسلسلات مثلًا، آآ أحيانًا برضه يبقى مسلسل، <tsk> فابقى أنا عايزة أي حاجة كده أنَقنَق و وإيه و وهي يعني النِفس بقى بتهفِّني على الحاجات دي.
جميل. إمم. آه. آآ بيبقى عندِك أصلًا بتبقي أنتِ شبعانة بيبقى ل أصلًا الموضوع يعني حاسة إن هو بدافع المَلَل والكلام ده كلّه، يعني أصلًا أنتِ بتبقي عندِك شعور بالشَبَع وعايزة تجهِّزي مثلًا قعدة حلوة قُدّام ال الفيديو أو التليفزيون أو الحاجة اللي بتحبي تتفرجي عليها؟
إمم. إمم. والله ساعات بابقى شبعانة جدًا و آآ يعني م متغدية قبليها ب مثلًا بساعتين، 3 فما أبقاش قادرة آكُل خالص و بس مع ذلك بابقى برضه عايزة أنَقنَق. وساعات تانية آآ بابقى لأ، بابقى عايزة آكُل فعلًا. يعني بابقى مثلًا إيه، اللي هو طول النهار مثلًا بابقى ناسية نَفسي في الأكل أو مثلًا أكلت مثلًا وجبة أول النهار وجيت بقى على بالليل بابقى عايزة آكُل تاني، <tsk> يعني ساعات وساعات الصراحة.
إمم. إمم. آه.